Iya bener, Mas. Atau cari yang bisa disimpan lama kayak telur misalnya kan. Itu kan bisa disimpan lama. Terus kayak, apa? Kayak daging bisa masukin di freezer biasanya di pendingin kan. Heeh. Ya enggak enggak cari barang yang cepat basi. Sayang jadinya. <laughs> Ha? Masnya gimana tuh? Pernah nggak begitu? Mhm.
Mhm mhm. Mhm mhm. <chuckles> <chuckles> Iya betul banget sih. Heeh. Betul banget betul banget. Heeh, kalau misalnya yang seperti itu tuh pernah, Mas. Jadi, mmm, apa ya? <tsk> Eee, dulu itu, mmm, apa ya, eee, ada lauk yang kadang lauk tuh lupa dimakan atau misalnya sisa nasi yang hampir, eee, basi kan. Itu kayak emang udah sering banget lumayan, gitu. Ada beberapa lauk yang sisa lauk tuh lupa dimakan. “Oh, ternyata masih ada, nih, sisanya,” gitu. Terus nasi pun besoknya itu masih ada, lumayan banyak banget, gitu. Dan ya itu tadi, yang emang dilakuin itu adalah kalau misalnya nasi, itu biasanya kita bikin nasi goreng jadinya.
Mhm. Iya. Kenapa tuh? Mhm. Heeh. Iya. Iya, ya. Waduh. Heeh. Heeh. Iya iya iya. Mhm. Iya.
Untuk sarapan, eee, mungkin, eee, kebanyakan di Indo juga kayak gitu ya. Jadi, mmm, <chuckles> Jadi
<chuckles> Begitu, Mas. Heeh. <chuckles> Ya kayak kita iya kan? Pa kayak ada nasi, sama ayam panggang, gitu. <chuckles>
Mhm, jadi harus iya, maksudnya nasi, terus, eee, apa? Si digoreng pakai telur udah aja jadi sarapan lagi, gitu.
Heeh. Iya. Eee, iya. Mhm. Jadi sarapan lagi, abis kan jadinya. <chuckles> Iya kan? Daripada sayang, gitu. Heeh. A atau pelihara ayam sih, Mas. Mhm.
Iya. <chuckles> Heeh. Jadinya habis deh, gitu, betul, heeh. Dan jadi jadi jadi enak u juga ya. Oh, Mas, perea pelihara ayam?